Du, ich würde doch mal gerne wissen, was du so als liebstes Hobby hast und wie du da überhaupt dazu gekommen bist. Erzählst du mir da bitte mal was davon?
Ja, auf jeden Fall. Ja, mein, äh, allerliebstes Hobby ist tatsächlich Fußball. Ähm, also sei es Fußball spielen, Fußball gucken, ähm, ja, ins Stadion gehen und Trikots und alles, was dazugehört irgendwie, ja.
Mhm. Mhm. Schön. Also, das ist doch sag mal, das ist ja man sagt ja der Deutschen liebstes Hobby, oder? Stimmt das denn wirklich so, Fußball?
Ja, das, äh, stimmt schon, ja, würde ich schon sagen. Sehr verbreitet, äh, vor allem in Deutschland. E Europa ja sowieso, aber Deutschland aber dann nochmal noch mehr. Ähm, ja, viele hegen dasselbe Hobby wie ich. Ähm, ja, ergibt ja auch Sinn, ne? <chuckles>
Genau. Mhm. Mhm. Ja. Hast du denn als Kind schon angefangen zu spielen dann in 'nem Verein? Ah.
Ja. Ja, das fing bei mir früh an. <chuckles> Ähm, das, äh ja, das fing mit 4 glaube ich an. Also, mit 4 war ich, im, äh im 1. Verein und dann, äh, ja ging das so weiter bis, äh, dann ja so im im 2. Semester von meinem Studium habe ich dann aufgehört, äh, im Verein zu spielen, weil es dann doch irgendwie ja stressig wurde, und zu viel, ähm, und so, aber ich habe sehr lange gespielt.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, man hat ja da auch häufig Training, ne?
Ja voll, also ne, es es ist nicht nur Training, sind ja auch immer die Spiele, die ja wirklich jedes Wochenende sind und dann findest du halt keine Zeit mehr, ne?
Mhm, mhm. Richtig, ja. Und dann musst du dich irgendwann entscheiden, was ist wichtiger: Studium oder, ne, Fußballspielen, ja. Ja.
Genau, super unangenehme Entscheidung, ey. <chuckles>
Traurig eigentlich, oder?
Ja, voll, aber wa was willst du machen, ne? Ich meine, es Hobby bleibt halt Hobby so, ne? Dann muss du halt irgendwie Prioritäten setzen. Klar, hätte ich mein Leben lang gerne gespielt, aber was willst du machen, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Also hast dann die Priorität, einfach gewechselt von selber spielen zu Zuschauer und Fan, oder?
Genau, ja, so war's, ne? Ich meine, ich war immer Zuschauer, immer Fan irgendwo, aber hauptsächlich, ja, wie du schon gesagt hast, die Priorität war dann aufs Gucken, ähm, ja, sei es im Stadion, sei es, äh, im TV.
Mhm. Mhm. Verrätst du mir deinen Lieblingsverein? <chuckles>
Ich bin tatsächlich Kölner. <chuckles> Äh, also FC Köln ist mein Verein schon immer gewesen. Bin ich auch immer im Rhein-Energie-STADION, ähm, gucke eigentlich jedes Heimspiel auch dort und ja, bin, ja, seit, äh seit ich denken kann, Fan, ja.
Ja. Aha. Mhm. Ja, das ist doch toll. Bist du Fan, weil du jetzt da aufgewachsen bist, oder hat dich zum Beispiel deine deine Familie da irgendwie reingebracht?
Boah, ich würde sagen, beides so bisschen. Also, äh, meine Familie war auch schon immer Fan, ähm, aber ja klar, ne, also die Wahrscheinlichkeit, äh, ähm, ja, sagt natürlich aus oder ja verrät ja auch ja, ich bin natürlich auch Köln-Fan, weil ich hier aufgewachsen bin und hier lebe, ne?
Mhm. Mhm. Ja, mhm, ja, ne, das das k kann ich mir gut vorstellen, dass, wenn man wo aufwächst und alle um einen rum sind dann, äh, Köln-Fan und dann will man sich ja nicht unbedingt auch outen, ne? <laughs> Und dann plötzlich was anderes sein, ne? Gibt's denn noch 'ne 2. Genau. <chuckles> Gibt's noch 'ne 2. Mannschaft, die du sonst die du so ganz gut schön findest?
Ja, ja. <inhales> Auf einmal Bayern-Fan. Ja, also, ähm, die meine zweitliebste Mannschaft, ähm, ist aber nicht im deutschen Bereich. Das ist dann in der in der englischen Liga. <smacks lips> Äh, der, äh, FC Liverpool, äh, den finde ich richtig cool. Ähm, da bin ich auf jeden Fall, äh, auch, äh, bewandert, äh, in der Fankultur, sage ich jetzt mal. Das ist so mit dem FC, sind das so meine zwei Vereine, ja, würde ich schon sagen.
Mhm. Mhm. Of course. Ja. Mhm. Mhm. Das sind ja auch, glaube ich, sehr beides sehr traditionelle und aufm Boden gebliebene Vereine. Sehe ich das richtig?
Das, äh, siehst du absolut richtig. Das würde ich nicht anders sagen, ähm, und das stimmt ja auch, ne? Also Tradition, äh, ist auf jeden Fall großgeschrieben bei beiden Mannschaften. Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Also du schaust dir regelmäßig deine Köln-Spiele an. Hast du da 'ne Dauerkarte?
Ne, ‘ne Dauerkarte habe ich nicht. Auf die musst du tatsächlich, ähm, über 20 Jahre warten.
Mhm. <gasps> Oh, wow. Das wusste ich nicht, wow.
Ja, so lange es ist. Ähm, ja, das das ist ziemlich lang. Ähm, die hatte ich vor 4 Jahren, glaube ich, beantragt und als voraussich äh, voraussichtliche Zeit, ja, steht da irgendwie, keine Ahnung, 21 Jahre oder so, also, <laughs> äh äh äh, kann ich
Ho! Mhm. Mhm, wow. Geben die 'ne Begründung dafür?
Ja, ne? Die Begründung ist, jeder will ‘ne äh, ‘ne Dauerkarte haben, ganz einfach, ‘ne? Also, <chuckles> super großer Verein, äh, super viel Nachfrage. Ne, ich bin, äh, normales Mitglied und, ähm, ja kann die Tickets für die für die Spiele früher erwerben. Ja, genau, so ist das.
Hm. Mhm. Mhm. Ah, ja. Mit dem Mitglied, also da weiß ich, dass man dann zum Beispiel an Karten einfacher ran ran rankommt, vor allen Dingen, wenn's dann zum Beispiel Auswärtsspiele s gibt, ne? Stimmt das?
Genau, ja, also du kommst früher einfach, äh, ran, hast früher halt die Möglichkeit, musst trotzdem halt noch eins erwischen, ne? Es gibt ja auch unter den Mitgliedern, musst du dann ja auch eins erstmal bekommen. Aber, so ist das genau, dass du dann, äh, die Tickets dann früher hast und noch 'n paar Vorteile und so was.
Mhm. Mhm. Fahrt ihr dann auch zum Beispiel in 'ner Gruppe zusammen mal dann zum äh, 'nem Auswärtsspiel?
Ja, so läuft das normalerweise. Also, die großen Auswärts äh, Auswärtsspiele nach Bayern oder nach Hamburg oder, äh, so was, die mache ich jetzt nicht mit. Das ist mir dann doch 'n bisschen, äh, ja, zu weit, ne? Auch mit dem Geld muss man dann ja auch drauf achten. Aber ja, sowas wie Dortmund oder Gladbach oder sowas, das, äh, mache ich dann in der Gruppe auf jeden Fall.
Mhm. Mhm, mhm. Ja, ja. Das ist doch schön. Und noch mal, um, äh, zurückzukommen auf Liverpool. Hast du die denn mal selbst live im Stadion irgendwo spielen sehen?
Leider noch nie, das, äh, ist 'n ist 'n Traum von mir auf jeden Fall. Äh, das habe ich leider noch nicht gemacht, weil ja auch, ähm ja die Tickets hier auch sehr, sehr teuer sind. Das kannst du gar nicht vergleichen, äh, mit Deutschland, äh, muss man schon sagen, ja.
Aha. Ja. Aha. Mhm. Mhm. Das, äh, ist mir auch bekannt, dass gerade in äh, in England Fußballtickets enorm teuer sind und trotzdem kriegen die das irgendwie hin, dass die da alle immer hingehen. Man fragt sich, wie die das machen oder? Hast du da eine Idee? <chuckles> Ja.
<chuckles> Alles voll, ne? Ja, ich, äh, gehe davon aus, dass ja auch super viel von den Fans ewig lang schon dabei sind, äh, und dort gibt's ja auch Dauerkarten. Die waren damals wahrscheinlich nicht so teuer, äh, haben die dann damals geholt und ja, müssen denselben Preis zahlen. Also, <chuckles> da das, äh, kann ich mir halt vorstellen und wenn du, genau, halt Fan bist von 'nem Verein und, äh, wirklich auch mit Leidenschaft dahinter stehst, da, ähm, ist vielen der Preis ja auch ja, äh, relativ latte würde ich einfach mal sagen.
Mhm. Mhm. Ja, das glaube ich, ja, ne? Da wird dann eher mal vielleicht, na ja, auf 'n Abendessen verzichtet <laughs> oder aufs Kino, ne? Ja, ja.
Ja. Gehen dann einmal weniger essen mit der Familie im Restaurant und dann, äh, gehen die halt dafür am Wochenende das große Spiel Liverpool gegen Man United gucken. <chuckles>
Genau. Mhm. Ja, ja. Na, das klingt spannend, also ja, das ist und wie sieht's aus so als richtiger Fan? Hast du dann auch Trikots zum Beispiel oder so andere Fan Sachen, Schals und Mützen und so?
Ja, also ich habe super viele Schals, super viele Trikots, äh, vom FC natürlich, äh, Mützen, et cetera und, äh, 2, 3 Trikots von Liverpool habe ich auch.
Mhm.
Ähm, ja, ist man halt Fan von, will man tragen, ne, will man ja auch irgendwie repräsentieren. Äh, hallo, ich bin's, ich bin der Liverpool Fan, ich bin FC Fan und, äh, ja, und deswegen, äh, habe ich auch zugeschlagen auf jeden Fall in den letzten Jahren.
Mhm. Genau. Schön. Ähm, interessieren dich denn auch, ähm, Allgemeinspiele jetzt von von Deutschland zum Beispiel und, äh, Europameisterschaft und so was?
Ja, voll, also, äh, international bin ich auch, äh, natürlich immer am Start. Äh, wenn Deutschland spielt, gucke ich normalerweise auch jedes Spiel, vor allem wenn dann natürlich, äh, EM ist oder WM ist, da bin ich auf jeden Fall dabei.
Mhm. Mhm.
Ähm, ja jetzt, äh, England gucke ich jetzt nicht. Ähm, das, äh, Team interessiert mich jetzt nicht so, da bin ich dann eher wirklich nur auf Deutschland, äh, wenn's dann zu diesen internationalen Wettbewerben kommt.
Mhm. Ja, klar. Ja. Mhm. Hast du denn eine ganz besondere, äh, Erinnerung, die jetzt mit deinem Hobby zusammenhängt, von der du mal gerne irgendwas erzählen möchtest? Das würde mich mal interessieren.
Ja, also, äh, für den Deutschen, ähm, <chuckles> die schönste Fußballerinnerung ist natürlich die WM 2014, also ich kann mich an an jedes Spiel, an jeden Moment erinnern, wer dabei war, was ich gemacht habe und ne, was für Musik lief. Also, das ist das ist etwas, das das geht einem halt einfach nicht ausm Kopf, ne?
Mhm. Oh. Oh, ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Na ja, war ja nun auch dementsprechend erfolgreich, ne? <chuckles> Waren denn eigentlich damals Kölner, irgendwelche Kölner, in der Nationalmannschaft?
Ja, voll, also Ne, ne, ne, ne. <chuckles> Da war, äh, also Poldi, ne, ist ist, äh äh, klar Kölner, Lukas Podolski ist Kölner hat natürlich auch mal bei Köln gespielt, aber zu dem Zeitpunkt, äh, hat er halt nicht bei Köln gespielt, so das ja.
Ne. Mhm. Mhm. Aha. Mhm. Ja, klar. Mhm. Mhm. Mhm.
Aber war dabei.
War aber trotzdem ja ne, 2014, ja, das war schon ne das war ne tolle WM, das stimmt, ja.
Auf jeden Fall, also s jedes Spiel, es war ja auch super, äh aufregend, die Spiele und das war ja auch richtiges Fußballfieber im Land. Das hat das ja auch voll mitgeprägt, finde ich.
Ja, ja und Public Viewing hast du wahrscheinlich dann auch mitgemacht, oder?
Ja, ähm, <chuckles> also, bei den, ähm, K.O.-Phasen sowieso alle. Ähm, bei den, ähm, ja Gruppenphasen, nicht, da war ich dann nicht beim Public Viewing, aber ja, die anderen Spiele natürlich.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Das ist, also, klasse, ja. Das stelle ich mir schön vor.
Ja, das gehört dazu auf jeden Fall. Also, wenn du, ähm, finde ich, auch Fan bist oder wenn es dein Hobby ist, dann versuchst du natürlich die beste Erfahrung ja mitzunehmen, ne, aus dem, was du halt bekommst irgendwie.
Ach ja. Mhm. Mhm, mhm. Ähm, es ist ja auch 'n, ich sage mal, 'n schönes Hobby, das man eben nicht alleine macht, sondern ich denke, die Gruppenerfahrung ist ja auch wichtig bei, oder?
Ja, auf jeden Fall, also, ähm, Fußball verbindet ja auch, ähm, hat ja auch viel mit, äh, Freunden und Kollegen und et äh, Spielkolleg also, wenn man jetzt im Verein gespielt hat, die, äh, ne, Sp hat ja auch super viel damit zu tun und das ist 'n großer Bestandteil vom Sport auf jeden Fall.
Mhm, ja. Mhm. Ähm, es gibt ja auch so Onlinespiele, wo man dann seine eigenen Mannschaften zusammenstellt, ähm, oder seine eigenen, ja, Spielereinkauf macht's machst du denn da so was auch?
Äh, ja, so was habe ich auch schon mal gemacht. Also, du spielst wahrscheinlich auf so was wie FIFA an. Das ist ja so das, äh, Fußball Fußball-Videospiel. Ähm, das habe ich teilweise auch, äh, ja, viel gespielt, äh, lang nicht mehr, aber das habe ich auch schon mal gemacht. Ne, also das sind diese ganzen Sachen, die halt irgendwie, äh, miteinander dann zusammenkommen, ne? Also, die Trikots, das Videospiel, ins Stadion gehen, Public-Viewing und so, ja.
Aha. Ja. <chuckles> Aha. Mhm. Mhm, Mhm. Mhm. Also sehr aufwendiges, schönes, aber es kann natürlich auch ein sehr teures Hobby werden, oder?
Ja, das auch, ne? Also, ähm, originale Trikots, äh, sind ziemlich teuer, jede Woche ins St äh, ins Stadion ist teuer. Ähm, alles, was dazugehört, ne? Also, wenn man im Verein spielt, kann auch sehr teuer sein, ist mittlerweile bestimmt, äh, 100 €, äh, jede Saison Spiel oder ne, sei es da das kann ich mir schon vorstellen, denn ja klar, das ist, äh, auch 'n, äh, kostspieliges, äh, Hobby auf jeden Fall.
Mhm. Mhm. Mhm. <inhales> Oh, ja. Mhm. Ja, na gut, andere Hobbys sind's auch, ne? Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, wünschst du dir denn irgendwas ganz Bestimmtes, was jetzt mit deinem Hobby zusammenhängt, was du mal gerne erleben würdest oder bekommen würdest? Gibt's da was?
Also, ich habe, äh, jetzt, äh, nicht ganz was irgendwie, was ich bekommen würde oder ne, äh, hm, oder so was. Aber was mir direkt eingefallen ist, ist eher, ähm, ja 'n Thema, worüber nicht so gerne geredet wird. Ich würde mir nämlich wünschen, dass diese Kultur von den von den, äh, Hooligans, äh, und, äh, Ultras, äh, von diesen Fans, ja, dass das aufhört oder dass, äh, ja, hm, weniger Leute da Teil von sind. Das das würde ich mir persönlich wünschen, weil das ist etwas, was den Sport auch sehr prägt und das muss gar nicht sein. Das mag ich auch gar nicht. Da bin ich kein Fan von, ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm, mhm. Das kann ich absolut verstehen, ja. Das ist ja auch nicht unbedingt die schöne Seite von diesem Fußball-Hobby, ne, leider. Aber ich hoffe ja doch, die die schöne Seite überwiegt in deinen persönlichen Erinnerungen.
Ja natürlich, ne, also die positiven Erinnerungen überwiegen ist ja auch wichtig, ne? Ich meine, wenn du jetzt bei deinem Hobby nur diese blöden Seiten halt irgendwie dir anguckst, ja dann, ne, toll. <chuckles> Wa wa was ha was hast du dann?
Mhm. Ja. Mhm. Richtig. Ja. Naja, das ist doch toll. Also ich finde es schön, dass du so auch drin bist in deinem Hobby, so total, ja, engagiert und alles. Und ich hoffe, du kannst noch sehr viele schöne Spiele sehen oder, ja, vielleicht auch noch mal 'n Spieler irgendwie kennenlernen. Und ich wünsche dir also viel Spaß noch mit deinem Hobby.
Ich danke ja, das hoffe ich natürlich und <chuckles> sage einfach mal auf Wiedersehen.
Ja, ich danke dir auch, ne? Tschüss.
Tschüss.